Ah, çok güzeldi. Waffle gibi ama waffle'dan, eee, daha böyle yumuşak bir, eee, hamuru var. Krep hamuruna da benziyor. Ondan biraz daha ka kalın. Eee, içerisinde, böyle, çikolatası var. Yurt dışından getiriyorlarmış. Bilmiyorum, Belçika çikolatası olabilir belki. Eee, bir de, böyle, kremamsı ama kremaya benzemeyen içini a hafifleten bir, eee, be beyaz bir, eee, bir şey vardı içerisinde, dolgusu vardı yine. Çilek ve muzdan oluşuyordu. Harika bir tadı vardı. Evet, çok lezzetliydi. O kadar hafif ki.
Hıı. Hıı. Oh! Kulağa lezzetli geliyor gerçekten. <chuckles> Ya, çok iyi kombinasyonlar. Çikolata, krema, hamur, çilek, muz. Zaten bunların bir araya gelip de kötü olma ihtimali pek yok ama, eee, belki de tabii, doğru sırayla doğru kombinasyon olunca çok daha lezzetli ki o kadar seviyormuşsun. Böyle sıkıntılı olduğunda mı hani g o tatlıya koşardın yoksa, böyle, stresli, hani, bir şey yetiştirmen lazım, biraz da böyle enerjiye ihtiyacın falan var yani, o zamanlarda mı, nasıldı?
Hı hı. Değil mi? Aynen. Evet, her ikisinde de. Aslında benim biraz, hani, emm, canım sıkkın olduğunda, evden çıkmayım modu yurt dışında yaşamaya başlayınca, eee, geldi. Yani, bu Türkiye'deyken öyle değildi. Böyle, sürekli gittiğim yerler vardı. Mesela, tatlıcı gibi, işte, senin dediğin gibi çok yoğun çalışacaksam enerji versin diye giderdim. Bir kendime gelirdim, mest olurdum. Bir de, böyle, yüz ifademden sanki sanırsın ki o, işte, markanın reklamını çekiyorum, öyle kendim bayıla bayıla yerim, yani. Eee, misafirliğe gittiğim insanlar da çok memnun olur, "A, ne kadar güzel olmuş." ama mest olurum, böyle, eririm. <chuckles> Aynen öyle. Eee
Ha, iyi. A, anladım. <chuckles> <laughs> Çok <laughs> Çok beğendiğin şeyi direkt yüzünden o zaman okunuyor, sevdiğin tatlılarda ya da yemeklerde. Çok iyi. Ya, peki, şimdi, eee, bu, evet, "Türkiye'deyken böyleydi, yurt dışına gelince değişti." dedin. Eee, aslında, evet, belki, hani, çok, eee, yemekle alakalı olmayabilir ama neden böyle olduğunu da merak ettim. Çünkü, eee, büyük bir değişiklik. Yani, canın sıkıldığında kendini dışarı atıp bir şeyler yiyor olmaktan aslında hiç dışarı çıkma isteğinin olmaması gibi bir duruma geçmişsin. Bu biraz adaptasyonla alakalı mı? Yani, bu değişikliği sana ne yaşattı aslında duygusal olarak?
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. E, o ka o kadar çok sebebi var ki, hiç duygusal değil bu arada. Tamamen burayla alakalı belli bir saatten sonra her yer kapandığı için aslında, eee, gidip yiyebilecek bir şeyim yok. Sonra ehliyetim, işte, belli bir süre sonra geçmediği için artık ehliyetim geçmiyor. Hani, eee, yürüyerek gitmek gözümde büyüyebilir ama onu geçtim zaten kapalı, hani. Açık olsa belki yine gözümde büyürdü Aynen öyle. Hani, Türkiye'deyken arabama atlıyordum, müziği açıyordum falan yine oraya gidene kadar bir modum yükseliyordu. Ondan sonra, eee, kendi dilimde insanlar var. Garsonla bile sohbet ediyordum, böyle. Severim insanlarla sohbet etmeyi. Burada bir de dil bariyer var, ekstra. Eee, çok çeşitli.
Hımm. Ha. Anladım. Hıı. O! Her şey üst üste gelince, çok da çıkasın gelmiyor o zaman.
Evet.